Allora, senti io avrei bisogno di parlare un po’ con te, ehm, per avere qualche magari non so, chiarimento, ma anche solo un confronto ecco, su, ehm, come organizzare, mhmm, un po’ la la cura di di mia mamma, okay, che ormai ha una certa età insomma, quindi ha bisogno di ehm, di essere seguita in tante, tante cose. Mhmm, non ha grossissimi problemi di salute, ma avendo ormai 85 anni diciamo, ehm, ha bisogno appunto, di essere seguita. Perché soffre, intanto, di depressione e di solitudine e non abita vicino a me, okay, abita in un altro paese, quindi comunque, ehm, più o meno diciamo a 40 minuti di macchina di distanza. Quindi, sai, non è tantissimo, però con tutti gli impegni che abbiamo adesso, veramente riuscire ad andarla a trovare è è complicato. Per di più, mhmm, mia mamma, vabbè, ehm, mio papà è mancato un anno fa, quindi ora è rimasta sola completamente e fa fatica a svolgere tutte quelle che sono, sai, le attività di routine quotidiane. Quindi, anche solo andare a far la spesa, ehm cucina pulire casa soprattutto. Quindi, mhmm, vorremmo capire con mio fratello, stiamo cercando di capire, ehm, se è il caso di cercare di avvicinarla a uno di noi 2 quanto meno. Perché anche noi 2 non abitiamo vicini, ovviamente. Ehm, oppure se provare a cercare una soluzione lì dove vive lei, magari con una persona che possa andare ad aiutarla, uhm, tutti i giorni, almeno per qualche ora al giorno ecco. Mhmm, mi sembra non lo so, siamo un po’ in difficoltà nella decisione perché, mhmm, ti dico la verità: forse preferiremmo avvicinarla ad uno di noi 2. Ehm, questa pratica però, comporta non pochi non poche cose, no, perché bisogna vendere casa dove dove abita lei attualmente, mhmm, trovare una casa nuova, traslochi, insomma tutte cose che a quell’età, cominciano a essere pesanti, no, quindi ecco, volevo capire, ca chiarire capire insieme a te, quali secondo te potrebbero essere le cose da tenere in considerazione, no, prima di, ehm, muoverci in una determinata direzione.
Mh-mh. Okay. Certamente. Ovviame Certamente, allora intanto io ti ringrazio per la fiducia che stai riponendo in me in questo momento e, se per te va bene, ti farei qualche domanda giusto per capire un attimino in che direzione mandare i ehm, i consigli che posso darti, ehm, intanto, mhmm, ti chiedo, rispetto a tuo fratello, ehm tra i 2, chi avrebbe un attimino più di tempo rigua guardando ovviamente mhmm l i problemi familiari di ognuno di voi?
Mh-mh. Sì, certo. Mh-mh. Eh. Sì. Sì, sì allora guarda, ehm, siam messi non benissimo n tutti e 2 però diciamo che, uhm, secondo me mio fratello ha un pochino più di possibilità perché lavora in proprio, okay, io sono invece una dipendente, eh, di conseguenza devo comunque stare a determinati orari, se devo andare a portare mia mamma dal medico, devo comunque prendere dei permessi e verificare che non ci siano riunioni durante quella quello slot insomma, quindi, per me sicuramente è un po' più complesso, lui riesce a staccarsi dal lavoro un pochino più facilmente ecco quindi sicuramente sì, ti direi anche se ha delle cose da fare anche lui perché ha 2 figli piccoli da seguire, eccetera, però, quantomeno come gestione del lavoro, diciamo che ha un pochino più di flessibilità, ecco.
Certo. Okay. Capisco. E, ehm, abitate vicini, tu e tuo fratello? Quindi, il fatto di fare spostare la mamma, sarebbe comunque vicina a entrambi o tuo fratello vive, effettivamente, un pochino più, ehm, lontano? E quindi an
Mh-mh. No, no. Sì.
Sarebbe meglio spostarla, verso più
Sì. Purtroppo, guarda, siamo tutti e 3 distanti, cioè nel <chuckles> anch'io da mio io e mio fratello siamo distanti, f fai conto anche lì, più o meno, 40 minuti di auto, ehm, a lui altrettanto da mia mamma. Quindi, siamo siamo tutti e 3 distanti, quindi, se la spostiamo, dobbiamo decidere di spostarla vicino a uno dei 2, non potrà essere sicuramente, vicina ad entrambi, ecco. Quindi, mhmm, sì, è uno spostamento che probabilmente p sarebbe più intelligente farlo vicino a mio fratello, ehm, però insomma, son tante le cose, ecco, da tenere in considerazione in base mhmm, in merito allo spostamento, capito, perché come ti dicevo sì, cioè, una persona anziana, spostarla completamente in un altro pos è vero che lei, dove vive attualmente, non si è creata una rete, ehm, di di supporto, di amicizie, eccetera, quindi, insomma, non non le s cambierebbe moltissimo, ecco, spostarsi da un paese all'altro. È solo proprio una questione di, ehm, pratiche burocratiche da sbrigare che sono, impegnative e probabilmente anche un po' lunghe, no, da da gestire. Mh.
Okay. Da vagliare, certamente. Certo, certo. Allora, purtroppo, sulla burocrazia non ci possiamo fare molto, nel senso che, ahimè, la burocrazia sappiamo perfettamente essere, ehm, quella che è, soprattutto in Italia. La conosciamo e sappiamo che le tempistiche, purtroppo, sono quelle. Ehm, per quanto riguarda lo spostamento, effettivamente, io il mio consiglio è di valutare forse l'avvicinarsi di più
Mh. Eh. Eh, sì. Mh-mh.
a tuo fratello. Ma solo ed esclusivamente per le motivazioni che mi hai elencato, sul fatto che lui, lavorativamente parlando, abbia più possibilità di staccarsi rispetto a te che sei una dipendente e che sicuramente devi prendere permessi, ehm, gio ferie.
Sì. Mh. Esatto. <clicks tongue> Sì, diventa più complicato.
Piuttosto che avete mhmm, di valutare una di quelle soluzioni, <smacks lips> semi indipendenti?
Mhmm, cioè?
Esistono, mhmm, o mhmm s i in realtà esistono, effettivamente, da non moltissimo, ma ci sono queste strutture, ehm, di nuova generazione, dove, ehm, gli anziani hanno il loro mini appartamentino.
Okay. Mh-mh. Ah! carina questa cosa, cari
In una soluzione di, ehm, struttura, quindi una struttura seguita da team medico, team fisioterapico, ehm, come se fosse una struttura sanitaria, ehm, ma suddivisa in piccoli appartamentini per le persone autosufficienti che però non si sentono ancora non si sentono più di rimanere in casa da, uhm, sole e, ovviamente, con figli che <sighs> ancora lavorano.
Mh-mh. Certo. Mh-mh. Okay. Mh. Certo. Okay, beh interessante questa cosa di cui mi stai parlando. Ma senti, in quel caso, che tu sappia, no, in questa soluzione, ehm, di cui mi hai parlato, ehm, mi dicevi ci sono appunto anche, mhmm, supporti medici, fisioterapici, eccetera. Ehm, ma funziona proprio come una una s RSA nel senso che, ehm, lei si dovrebbe preparare i pasti, dovrebbe andare a far la spesa, queste cose qui, oppure, ehm, ci pensano loro a questo aspetto? Nonostante lei, appunto, come mi dicevi, possa avere un suo mini appartamento indipendente.
Sì. Ai pasti ci pensano assolutamente loro, il fatto di avere questo appartamentino con anche la zona cucina è magari più per la voglia del tè caldo, piuttosto che i figli che la vanno a trovare e mettere su l caffè. È una sorta di indipendenza all'interno però di una situazione, ovviamente di RSA.
Ah. Ah, e Mh. Sì, sì. Mh-mh. Certo, beh, mi sembra veramente un'ottima un'ottima idea, questa, sicuramente ne parlerò ne parlerò con mio fratello, valuteremo, mhmm, ovviamente anche i costi, tutto quello che c'è, no, dietro a queste cose, perché poi, ehm, purtroppo guarda, quando cominci ad avere un genitore anziano, ti rendi conto di quanto veramente sia complicato, ehm, riuscire ad assisterli senza spendere una fortuna, perché poi, ehm, che sia un RSA, che sia vabbè, mia mamma non è ancora, diciamo, da RSA, ehm, che sia una badante che va a casa ad aiutarla a sistemare casa, a far la spesa, a farle compagnia, sono veramente delle delle spese a pazzesche che, una s una donna come mia mamma che ha una pensione, sì, per carità, ma non una pensione, esagerata, perché poi lei ha lavorato fino ai 40 anni, quindi comunque sicuramente la sua pensione non è, mhmm, m molto cospicua, ehm, ci sono dei costi veramente eccessivi. Quindi, ecco, valuteremo sicuramente quello che, ehm, mi hai proposto, che mi sembra un'ottima idea e cercheremo di capire se è una soluzione che può essere eventualmente partecipata dalla regione o dal comune, ecco, una cosa di questo genere. Tu sai per caso se esistono?
<clicks tongue> Certamente. Assolutamente sì, ci sono ci sono degli aiuti in cui c'è la compartecipazione di comuni, ehm, regione stessa. Ovviamente ci sono dei parametri a cui far riferimento ma io sono convinta che assolutamente l'informazione sia quella che poi salva, ehm, maggiormente. Quindi la tua idea di informarti, di controllare se effettivamente io credo che sia un'idea veramente, ehm, buona e basilare.
Mh-mh. Okay. Sì. Mh-mh. Cer Assolutamente. Mh-mh. Mh-mh, mh, mh. Okay, lo farò e sai cosa: chiederò anche perché mia mamma ha, ehm, il suo adorato gattino e questa cosa qua mi ha fatto subito pensare che effettivamente se, ehm, ci sono questi mini appartamenti indipendenti, probabilmente riuscirebbe anche a portarsi il suo micio, che assolutamente è una cosa a cui lei non vorrebbe rinunciare. Quindi guarda, mi hai dato veramente dei consigli fantastici che, ehm, esplorerò quanto prima un po' in tutte le direzioni, anche appunto dal punto di vista, ehm, economico e della partecipazione degli enti pubblici, giusto per capire insomma se è fattibile, però l'idea è fantastica, quindi ti ringrazio davvero tanto.
<chuckles> Sono molto contenta di esserti stata utile e, mhmm, di averti potuto dare dei consigli che io credo possano in qualche modo, ehm, aiutare anche te e tuo fratello a, ehm, sentirvi, ehm, meno magari in colpa e più, ehm, contenti delle soluzioni. Tu sai che io sono sempre qua a tua disposizione.
Mh-mh. Verissimo. Lo so, grazie mille, a presto.